Yani, şey yapmıyorum aslında. Ben önceden çevrim içi arkadaşlığa çok düşünürdüm. Hatta bazen, bazı zamanlar şeyden de destek almışımlığım oldu yani, bu ChatGPT veyahut yapay zekâya bu kadar gelişmeden önce; işte atılacak mesajlar, karşı tarafa böyle duyarlı ve anlayışlı atılacak mesajlar gibi. Tamam, kelime yani, Türkçe'yi, eee, Türkçe'de kelime dağarcığım çok iyi, çok derin konuşabiliyorum ama k sonuçta çevrim içi ve hani yüzeysel bir konuşma. Karşımda da hani, k ben gerçekten galiba eski kafalıyım bu konuda. Çevrim içiyken karşımda sanki insan değil de bir, r otomasyon var evet, robot var gibi konuşuyorum ve bu da
Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Süper. <chuckles> Robo Gerçekliği çok algılayamıyorsun galiba çevrim içiyken, karşıdakinin gerçek bir birey olduğunu. <chuckles>
Hissedemiyorum onu ya, hissedemiyorum. O karşı taraf yani, karşı taraf bana emoji ile gülüyor. Abi ben senin sesini duymak istiyorum anladın mı? Bana göre, kahkahanı duymak istiyorum yani, o hissi alamadığım için belki olabilir aslında.
Değil mi? <chuckles> Evet, evet. Ya, bu konuda sana çok katılıyorum. Özellikle bu mesajlaşma konusunda çevrim içi, eee, çü konuşurken sesin tonlaması, vurgusu yani aslında yaptığın şakada bile sesinin tonu çok önemli oluyor.
Evet. Kesinlikle ya. Ben o rea o reaksiyonu, o tepkiyi almalıyım. Bana, o bana onu. Benim ihtiyacım olan o. Yani bir ilişkide, gerçek hayatta olsun, çevrim içi de olsun.
Kesinlikle. <laughs> Evet. Evet, evet, çok haklısın. Yani, burada mesela şey de önemli: Sen, işte, o ses tonlarını bahsederken anlamayabiliyorsun. Aslında orada sana şaka yapmış, bir şey yazmış, ııı, ama algılayamıyorsun. Burada mesela bu şeyler de çıktı, işte, böyle konuşurken, uzatıyor. Harflere birkaç kere basıp basıyor ki "nasılsınnn" falan gibi hani, <laughs>
Ama Mesela. <chuckles> Seninle ilgileniyorum, nasılsın? A, ben şu an çok ponçiğim <chuckles> falan. <chuckles> <chuckles>
Ne uza <laughs> Kesinlikle. Yani burada o, işte, şey de oluyor mesela, "günaydınnn" gibi normal "günaydın" yazıyorsun. Diyor ki "sen beni sevmiyor musun?" Ya, kardeşim ben
Abi çok kötü ya! Evet, evet. A, evet benim böyle hikâyem var. Benim böyle hikâyem var. Bir anlatmak istiyorum. Kısa süreli bir ilişkim olmuştu. Eee, yaz aşkı diyebilirim mesela. Eee, bu b konuşuyoruz konuşuyoruz gayet de iyi anlaşıyoruz konuşurken; birbirimizi normalde de tanıyoruz ama hani, şey değiliz öyle, eee, gerçek hayatta tanışıp sonradan hani, çevrim içi mesajlaştığım bir, iii, insandı. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Ben de karakter olarak emoji kullanmayı sevmiyorum. Bu da benim tarzım. Bu da benim tarzım. Neden herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz ki? <chuckles> Yani neden herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz? Herkes sizin gibi olmak zorunda değil. İşte, sen bana neden emoji atmıyorsun?
Güna günaydın yazdım. Dinliyorum. Tamam. A, süper. Hı hı. A, süper. Hı hı. Harika. Tamam, olabilir. Evet. Seven böyle sevsin kardeşim. <laughs> Çok haklısın.